へえ。
そう、そういった感じでリラックスを、ま、手軽にしてることが多いですね。
ああ、そうなんですね。え、なんか、お風呂とかどうですか？入るね。ね、ってか、はい、お風呂
うん。 ああ、お風呂も好きです、やっぱり。 そう、あの、ポルトガルもやっぱり、ま、日本みたいなちょっと酷暑ではないけど、やっぱり暑い国なので。
はい。 ええ。
基本的に家に風呂の釜ってないんですよ、お風呂の。バスうん。そう言うバスがない状態なので
へえ。 え、シャワーだけですか？
はい、シャワーだけです。
へえ。いや、どうですか？
そう、で、今ちょうど日本に帰ってきて、暑さも少しずつ和らいできたじゃないですか。
はい。 あ、そうですね。
そう、だからね、ちょっと夕方とかに、こう、お風呂に入って、「はあ」って <chuckles> 気が抜けるのもめちゃくちゃいいですよね。
分かります。 ううーん、いいですよね。へえ、なんか、お風呂でされてることとかありますか？なんか
はい。 うーん、え、そうですね。お風呂ん中ではええええ。個人的にほんとに何もしないで、こう、瞑想つっちゃあれですけど、ポケーっとするのが好きで
ちょそれそれこそうん。 はい。 え？す はあ、いいですよね。
ええ。半身浴とかもしながら、何て言うんだろう、眠るか眠らないか、ちょっと、うとうとしてるぐらいが一番気持ちいいんですよ。
ああ、確かに気持ちいいですよね、そういう時間って。ふーん。
うんうん。そう。ちょっとお湯の温度を低めにして、こう、眠るか眠らないかぐらいの、うとうとぐらいのまどろみの中で、こう、お湯に浸かってぼーっとするのが好きです、僕。<laughs>
はい。 うんうんうんうんうん。 うん。ああ、分かります。うーん。え、他にはありますか？何かリラックスことで。